Мгм. Мгм.
Вот и поэтому, и когда я на это на всё посмотрела, я подумала: "Боже мой, как они".
Что, к эт не к не к этому, да, надо стремиться? <chuckles> Ну, вернее, не только к этому, да? <chuckles>
Это вообщ это не не так это работает, да. И я начала свою жизнь, что я могу вот просто, я не знаю, в понедельник утром встать и пойти, э, на океан, на пляж. Ну, потому что я хочу, или там на к бассейну выйти и выбирать клиентов, с которыми я, и выбирать людей, с которыми я общаюсь. И я здорова, и я полна энергии, и я поняла, что это мой успех. А как бы всё финансово, да, конечно, хочется большего. А Да ну
Мгм. Ага, а, ага ага. Мгм. Ага, ага. Ой, ну, это вообще классно. Мгм. Ну, это всегда хочется. Это, мне кажется, нет такой точки, на которой, вот, скажешь: "Всё, больше мне ничего не надо", да? <chuckles>
М, да, ты зна э, это на самом деле наше большое преимущество. Потому что нам есть чего желать, мы хотим, у нас глаза горят, и когда мы это получим
Мгм. М-да. Да, это, кстати, энергия жизни, да ведь? И когда ничего не хочешь, то это, вообще, уже можно сказать, э м, жизнь закончена, ко когда не хоть ничего не хочется. То уже вот желания нету- это, м, плохо очень всё, считаю.
Да. Абсолютно абсолютно это наша мотивация, и на самом деле я это поняла совсем недавно, что я сказала: "О господи, а я потому что всегда думала, почему я не была рождена в такой богатой семье?" Ну почему вот вот они, да. <laughs>
Мгм. Мгм. Ну да, эм, мгм, мгм, как им повезло, да? <laughs>
Как им по я думала, как им повезло, а когда я столкнулась.
Ага.
У людей нету желания ничего делать, развиваться, учить другие языки, м, <grunts> нету желания вообще.
Мгм. Ну, и вообще, познавать, да, что-то новое, эм, и в все их желания уже, как бы, что они могли, они исполнили, а новых не могут придумать, потому что ничего не хочется, да?
Абсолютно. Абсолютно до 10 лет уже все их потребности были закрыты. И у им даже остается, как бы, э, в материальном плане не о чем мечтать. Ну, то есть есть такие, которые там переключаются на какую-то социальную деятельность и находят себя. Да, находят себя в помощи другим, или кто-то, а <grunts> осознанно, знаете, а, себя загоняют в такие рамки в специальные, чтобы с как бы создавать себе трудности, потому что нам это нужно. Человеку на самом деле это нужно.
Мгм, мгм. Мгм. Да, или благотворительность, да, какую-то, да? Ага, ага. Мгм. Конечно. Мгм. Да, для развития, конечно, да. То есть, когда всё хорошо и спокойно, там, по сути, деградация начинается через какое-то время. Нужно что-то хотеть и, э, делать, да, для этого, но при этом быть вот в гармонии, а не в тревоге, м.
Да.